Muy bien. ¿Y tienes alguna foto con él que te encante? No solo por cómo se ve, sino por todo lo que te recuerda o lo que represente o lo que representaba en ese momento, en el caso de que ya no esté con nosotros.
Sí, eh, no tengo muchas fotos con él. O bueno, sí tengo, pero digamos que no son como de un momer de un momento muy marcado. Pero algo que recuerdo siempre de mi abuelito es que él decía que yo lo hacía reír. Entonces, cada vez que él me veía, eh, se se se empezaba a reír, y a carcajadas, solo de verme, porque él decía que yo era muy graciosa. Entonces, un día estuvo muy enfermo y tenía que hacerse una operación del cerebro, em, y todo pasó muy rápido. Todo pasó muy rápido porque nos dimos cuenta que algo an andaba mal y mi hermana lo llevó al al hospital y, bueno, nos dijeron que iban a operarlo, pero que tocaba esperar. Entonces, mi hermana me dijo que si yo quería pasar, pues, a verlo, a saludarlo
Sí. Okey. Ajá. Es lo veías feliz, ¿no? Bueno, ujú. Oh.
y yo le dije que sí, pero yo era muy niña, tenía como 10 o 11 años y entré al hospital y me acerqué a su camilla, y cuando me vio se puso a reír. Entonces, eh, como que siempre tengo ese recuerdo: que, aun en momentos difíciles o en que estaba enfermo o que el momento no se prestaba tanto para reír, s como que mi compañía o el estar juntos le generaba como bienestar, y eso siempre se ha quedado conmigo.
Sí. O sea, te puso feliz, ¿verdad? <chuckles> Exacto, le fascinaba, ¿no? Claro. Bueno, ¿y solían contarse historias, eh, sobre todo cómo era? Eh, él sobre todo, ¿solía contarte historias cómo era su vida antes? Algo que recuerdes que digas: "Esto me contaba mucho mi abuelo". ¿Qué historia te marcó o te pareció más interesante?